Bene, quindi comunque sono riusciti a capirti e sei riuscita ad aprirti, soprattutto, questa è una è una cosa ottima. Ehm, invece, mhmm, qua visto che mi hai detto che principalmente deriva dai tuoi amici, le le richieste arrivano dai tuoi amici e proprio con loro non riesci ad aprirti un po' perché forse non vuoi farti percepire come più debole visto che ti ti percepisci come persona forte. Vorrei chiederti quali tipo di richieste ti arrivano principalmente dagli amici e magari quanto spesso ti arrivano e perché non riesci a dire di no magari a quel tipo di richieste.
Sì. Mh-mh. Sì. <chuckles> Beh, diciamo che, mhmm, di solito, uhm, non mi arrivano, mhmm, troppo spesso, nel senso che, uhm, comunque anche loro mi chiedono aiuto quando proprio sono tanto in difficoltà, uhm, e a quel punto scatta in me qualcosa che, uhm, è come tipo una parte protettiva, possiamo chiamarla così? Uhm, cioè sono miei amici e quindi devo aiutarli; ehm, devo perché altrimenti, ehm, poi mi rimane quel peso sulla coscienza che non non <clicks tongue> non non so; sì, esatto, cioè non ho fatto il mio dovere come come amica perché, mhmm, per me, mhmm, non vale lo stesso pensiero sugli altri, ovviamente, però per me, ehm, la mia utilità come amica è proprio quella, mhmm, nella mia testa.
Sì. Non hai fatto il tuo dovere. Mh. Sì, quindi, uhm, percepisci il tuo valore in quanto persona e in quanto amica, dipendentemente da quante volte dici di sì alle persone.
Esatto, sì, esatto. Anche se, razionalmente, so che non è proprio così. <exhales>
Chiaro, mhmm, chiaro. Certo, certo. Ehm, e come ti senti dopo aver detto no e anche dopo aver detto sì? Magari ogni tanto dici un sì che che vorresti che non avresti voluto dire, quindi magari ti senti male, nonostante tu abbia assolto il tuo dovere, uhm, diciamola così. Uhm, e poi come ti senti quando invece dici no e, mhmm, ehm, e avresti voluto dire no, hai detto di no, però ti rendi conto che comunque ti ti ferisce come cosa?

Certo, quindi diciamo che il problema principale è il fatto che anteponi un po' gli altri rispetto a te stessa e quindi quando, invece, metti te stessa in primo piano, dicendo di no, ti senti di star sbagliando qualcosa, di non stare aiutando gli altri. Beh, mhmm, uhm, guarda, innanzitutto, adesso ti farò qualche domanda di approfondimento, così capiamo un po' meglio come ehm, com'è la situazione, ehm, e ve e vedo magari di di darti dei consigli. Innanzitutto, voglio chiederti mhmm, <chuckles> non ti preoccupare. Innanzitutto, ti vorrei chiedere chi ti chiede spesso cose, non so, magari gli amici, la famiglia, sconosciuti, cioè da chi è che ricevi più spesso richieste a a cui poi magari vorresti dire di no senza riuscirci?
Esatto, esatto. Mh-mh. Grazie. <chuckles> Diciamo che, mhmm, più frequentemente direi dagli amici, uhm, però anche dalla famiglia, dagli sconosciuti non non sempre. Mhmm, mi capita un po' più di rado, uhm, però sì, direi più più amici e un pochetto meno f la famiglia, ecco.
Capisco, quindi gli amici in primo piano, in famiglia e, mhmm, con gli amici e con la famiglia non hai mai provato comunque a intavolare un discorso, mhmm, dicendo, mhmm, qualcosa del tipo: "Ehm, guarda, mhmm, mi piacerebbe dirti di sì, sono, uhm, sono molto accondiscendente nei vostri confronti, però questa volta preferisco ogni tanto preferisco mettere me in primo piano e quindi sono costretta a dire di no". Comunque facendogli capire che non lo fai per cattiveria o per questo tipo di di di situazioni, ma proprio perché è una necessità magari in alcune situazioni.
Mhmm, beh, diciamo che ho provato a fare una cosa simile con la mia famiglia, uhm, perché io sono una persona che, ehm, come dire, si mostra sempre forte agli altri, quindi non chiede aiuto, <chuckles> fondamentalmente; anche questo molto sbagliato, sicuro. Ehm, e quindi diciamo che con i miei amici non mi sono non me la sono sentita di di introdurre un discorso del genere, uhm, però con la mia famiglia l'ho fatto ed, effettivamente, loro hanno capito, mhmm, questa mia uhm, questo mio grande problema, perché sto iniziando a diventare effettivamente un grande problema, ehm, e quindi non mi hanno giudicata, non mi hanno fatta sentire sbagliata, ehm, anzi, ne abbiamo ne abbiamo parlato approfonditamente, e loro mi hanno detto che, uhm, se mi chiedono qualcosa cioè cercherò di chiedermelo il meno possibile, però nel caso in cui lo facciano, ehm, di dirgli s dir loro semplicemente, uhm, con sincerità se veramente ho voglia di, uhm, aiutarli oppure no.
Mh. Certo. Ah, che bello. Mh. Ottimo.

Beh, diciamo che, ehm, mi sento un po' male in entrambi i casi, nel senso che se dico di sì, ehm, ovviamente, non ho magari quel senso di colpa, mhmm, di rispetto a quando dico di no, però quando dico sì a volte mi sento frustrata, mi sento un po' stanca, perché comunque metto da parte me stessa per, ehm, aiutare le altre persone, i miei amici o i m miei familiari, vabbè, quel poco che mi chiedono aiuto, insomma. E quindi, ehm, si crea comunque un meccanismo di frustrazione, mhmm, anche per le cose più banali. Cioè magari un'amica mi dice: "Dai, stasera usciamo", io non ne ho nessuna voglia, però dico di sì e quindi esco esausta e non non mi piace.
Capis Certo. <chuckles> Mh. Magari non rendi neanche al 100% perché non sei lì, certo. Ehm, e c cosa pensi cioè, uhm, di cosa hai paura nel momento in cui rifiuti una richiesta? Nel senso, da un certo punto di vista mi hai detto che hai paura di non assolvere al tuo dovere di amica e di non assolvere al tuo compito, ecco. Però d'altro canto co hai paura magari anche di una reazione degli altri? Cioè dimmi proprio se hai delle paure proprio concrete.
No. Eh, esatto. Sì. Ehm, in realtà sì, nel senso che, ehm, ci ho ragionato moltissimo perché, appunto, quando ha iniziato ai a pesare tanto questa situazione, ci ho pensato e riflettuto molto, ed effettivamente, la mia più grande paura credo che sia, ehm, che le persone si allontanino. Cioè nel momento in cui io dico: "No", e quindi non sono utile, ho paura che le persone si allontanino da me perché effettivamente non sono utile. Sì, sì esatto, sì, di di di ritrovarmi a perdere amicizie perché ho osato dire di no e non adempiere a a al mio ruolo di amica, sì.
Ottimo. Mh, capisco. Quasi un po' la paura dell'abbandono, quindi. Mh. Al tu dovere. Ma hai mai provato a rivolgerti alla figura professionale per richiedere comunque un po' di aiuto psicologico? Perché, uhm, dal quadro che mi descrivi mi sembra molto comunque un ehm, un problema proprio di ehm, di percezione, no, del tuo ruolo e de del tuo percepirti più come diciamo, come amica che come persona singola. E quindi e sono molto curioso di sapere se ci hai mai pensato, e in caso magari di valutarlo.
Mh-mh.